Also tatsächlich ist es so, dass ich, ähm ah also ich habe nie wirklich selber geschrieben. Ich habe mich aber mit Literatur sehr, sehr viel beschäftigt und hatte eigentlich so ganz heimlich den Traum, äh, Literat sein zu können. Habe mich grad mit Thomas Mann immer sehr viel auseinandergesetzt. Und dann waren wir letzt Jahr auch a am Ammersee und sind da in so 'ner ja durchaus ja so 'n bisschen 'ner Villen-Gegend Gründerzeit-Villen-Gen Gegend spazieren gegangen. Und und da hatte ich dann schon diese Assoziation. Das das hat so vom Gebäude her hat es so 'n so 'n Zauberberg-Touch gehabt. Und ich konnt dann Thomas Mann war ja 'n ganz fleißiger Schriftsteller, der eher, i sich gar nicht so als Künstler, sondern der hatte so Schreibzeiten und da hat er dann auch 'ne Seite schreiben müssen und so weiter. Und da sah ich ihn so sitzen und dachte mir hat mir dann für mich wiederum vorgestellt: „Oh, hier könnte ich glaube ich, tatsächlich endlich mal schreiben." Also das ist also dieses
Mhm. Mhm. Okay. Ja, spannend. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Aha, aber hast dir jetzt noch nie irgendwie dann 'n 'n Genre mal mitgenommen, oder so?
Ne wirklich. Also ich glaube, da da das traue ich mich nicht, äh, letztendlich, weil ich glaube, da da fehlt's. Also ä mi Literatur m damit sich auseinandersetzen un ja, aber tatsächlich literarisch so zu wirken, dass es was ist, weiß ich nicht. Hm, vielleicht, ne?
Mhm. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. <chuckles> Vielleicht, wenn die Kinder ausgeflogen sind, dann gehst du einfach mal mit deinem Büchlein und deinem Stift in die Natur und vielleicht, ja, fließt das dann ganz von selbst.
Ja oder wenn natürlich die richtige Inspiration in der Natur ist, ne?
Ganz genau. Ja. Du, das war auf jeden Fall richtig, äh, interessant, dir da zuzuhören von deinen Naturerfahrungen. Ich danke dir.
Genau. Ja ich danke dir auch gerne.